Nah kalau untuk apa ya kayak, eee, kadang kan ada yang orang yang udah berusaha mungkin ya untuk menghilangkan kecanduan hand gadget gitulah, handphone kayak gitu. Nah itu kayak ada tips gak sih biar, eee, kita mungkin konsisten ya mungkin ya, biar gak terlalu apa ya, mungkin biar niat lah untuk, eee, menghilangkan kecanduan gadget tadi. Heeh, gimana tuh?
Mhm. Oke. Mhm mhm. Mhm. Nah, oke jadi kalau misalnya ditanya kayak gitu, untuk komit ya, komit itu balik lagi kan berproses ya, nggak bisa aku mungkin bisa menyarankan kayak kalau mau kayak kalau mau biar nggak kecanduan, cobain sehari tuh, eee, screen time kurangin waktunya kayak sejam aja dulu, nanti berangsur gitu loh, jadi kayak seminggu mungkin cobain dulu selama sejam kurangin, nanti minggu depannya cobain 3 jam kurangin gitu loh, perang pe pelan-pelan. Kayaknya kalau langsung ditembak kayak eng eee 6 jam gitu, cuma boleh apa, dipotong 6 jam ya, tadinya mungkin seharian ya di main handphone, nah itu kayaknya dia nggak akan komit sih menurutku. Jadi lebih baik caranya kayak gitu. Terus juga sama yang ini sih, kayak yang aku tadi bilang, eee, tambahin aktivitas-aktivitas di real life gitu kayak nge-gym, ngobrol sama temen-temen, ikut workshop, ikut les, apa gitu. Itu sih yang ngebikin kita jadinya kedistraksi kan, Kak.
Mhm. Oke. Mhm. Mmm. Oke. Mhm. <chuckles> Iya. Oh. Oh iya sih. Mmm. Mhm bener bener. Jadi lebih ke apa ya, kayak kita tuh berusaha pelan-pelan untuk ini ya berubah ya Kak ya. Mmm, mungkin dari kayak, eee, du yang dulunya kita bisa 6 jam, kita sem seminggu sekali kita kurangin 1 jam jadi mungkin 5 jam, terus selanjutnya jadi 4 jam kayak gitu ya?
Mhm. Mhm. Bener bener. Mhm. Betul betul. Betul betul. Sama ini juga sih menurutku ya kayak mikir apa ya, kayak cari tahu juga apa sih sebenarnya manfaat dari kita nge-scroll-nge-scroll dan buka gadget tersebut gitu loh. Itu sih yang paling berpengaruh juga di aku ya. Karena mungkin kita tuh nggak nggak kepikiran gitu loh Kak kadang kayak, iya ya, nggak pernah kepikiran gitu kan kayak selama ini scroll-scroll doang nggak pernah kepikiran ini manfaatnya apa ya kita mau nge-scroll ko oke untuk kesenangan doang, tapi kayak ya udah, waktu kita habis gitu loh, nggak ada yang bikin kita kaya, yang kita gimana gitu.
Mhm. Oh iya. Mhm. <chuckles> Iya iya. <chuckles> <chuckles> Iya iya.

Oke berarti meng eee, gadget itu udah kayak jadi keseharian gitu ya mungkin Kak ya?
Mhm, bener bahkan ini udah kayak jadi apa ya kalau hidup tanpa gadget tuh menurutku kayak iya kayak kurang gitu loh kayak aduh ada yang hilang gitu karena kan kita tahu betul ya gadget tuh multifungsi banget ya apa-apa dari gadget gitu loh gitu.
Mhm. <chuckles> <chuckles> Iya sih. Mmm. Bener bener, nah kalau untuk masalah sekarang juga kan ada juga masalah yang, eee, kecanduan kayak gadget gitu loh Kak. Mhm, nah kalau menurut Kakak tuh, ada cara nggak sih untuk mengatur kecanduan gadget gitu mungkin?
Mhm mhm, bener bener kenapa tuh? Cara kecanduan gadget ya? Nah kebetulannya lagi tuh aku tuh dulu tuh anaknya sangat sangat tidak ini ya maksudnya kecanduan jugalah yang masuk kategorinya tapi bukan kecanduan yang, parah bangetlah masih di batas inilah, cuman itu masuk juga sih sebenarnya kecanduan nah kalau cara aku sendiri, itu cara ngaturnya dengan cara jadi kalau misalnya di beberapa aplikasi itu ada kan Kak yang kayak fitur membatas apa, membatasi kita untuk kayak berapa jam pemakaian doang, nah biasanya dia ngasih tahu notifnya gitu kayak ini kamu udah, pemakaian 3 jam loh gitu, kamu udahan dulu nggak sih, gitu ibaratnya ya aku pakai itu tuh.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oke, mhm. Mhm. Kayak screen time gitu ya Kak ya?
Heeh, bener aku pakai kayak gitu untuk mengaturnya gitu loh.
Oke, heeh.
Sejauh ini.
Wah itu mungkin mhm mhm, mungkin itu yang kayak screen time tadi itu sangat berpengaruh banget ya Kak? Mhm.
Bener bener itu ngegu berguna banget tapi balik lagi ya ke individunya karena kan, eee, meskipun kita udah ngatur itu ada ya orang yang udah mengatur, screen try screen time tersebut tapi dilewatinnya aja di-skip-nya aja kan itu bisa ya nah itu balik lagi ke individunya sih Kak kalau menurutku ya, ke komitmen itu.
<chuckles> Iya. <chuckles> Iya ya ya. Heeh.